जी, मैं मेरा मन है कि मैं लंबी यात्रा पे जाऊँ लेकिन मुझे ये चीज़ें रोकती है कि नहीं अगर मैं लंबी यात्रा पे जाऊँ तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए होगी। और ऐसे में मुझे काम का भी दिक्कत हो जाती है, जो मैं काम कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं उसको सारा कुछ देखना काफ़ी ज्यादा दि अ, दिक्कतें आ जाती हैं। और जब मैं छुट्टियाँ लूँगा तो मुझे पता है कि अगर 1-2 छुट्टी चलो आप इन चीजों को जैसे अ, आप मा मतलब मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब छुट्टियाँ ज्यादा होती हैं और आपको पता है कि आपने कहीं ज बड़ी जगह पे जाना है घूमने जहाँ पे आपको काफ़ी ज्यादा समय लग जाता है। तो इसमें मुझे डर लगता है कि जो मेरे पैसे हैं वो कट ना जाए, तो ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं तनाव में रखती है और मेरा भी कभी मन करता है कि नहीं थोड़ा-सा जैसे आराम ले लूँ, बीच में छुट्टियाँ ले लूँ और अपने परिवार के साथ जैसे घूमने जाऊँ और कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि आप तरोताज़ा फील करो, लेकिन ये चीज़ें मुझे जाने नहीं देती। मुझे कहीं न कहीं मैं तनाव में रहता हूँ अगर मैं छुट्टियाँ लूँगा तो अगर मुझे ज्यादा छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी, तो कहीं न कहीं जो मेरे पैसे हैं वो कट जाएँगे। जी।
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, मैं समझ सकती हूँ। अ, आपको क्या तनाव रहता है इस चीज़ के हवाले से। तो मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा बताएँगे अपने काम के बारे में ते अ, जैसे आप घर पे काम करते हैं, वर्क़ फ़्रॉम होम करते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं या कभी-कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं अ, ऑफ़िस जाते हैं और साथ में कुछ वर्क़ फ़्रॉम होम या फ्रीलांस करते हैं। तो आप मुझे अ, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके काम का जो रूटीन है और क्या काम है जो आप करते हैं?
जी, मैं एक्चुअली 2 काम करता हूँ मैं ऑफ़िस भी जाता हूँ और साइड बाई साइड जैसे अ, वर्क़ फ़्रॉम होम भी करता हूँ, घर से काम भी करता हूँ। कहीं न कहीं जैसे मुझे लगता है कि नहीं, अगर अगर आपको ज़्यादा इनकम क अर्न करनी है तो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा काम करने पड़ेंगे और साइड बाई साइड जैसे मैं ये फ़्रीलान्सिंग वगैरह भी करता हूँ, कि अ, मुझे जो मेरे जैसे होता है ना कि आप 2 पैसे बना पाओ, तो ऐसे में, मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझे भी मैंने 1 आध दिन छुट्टी जैसे ल छुट्टियाँ ले ली, तो कहीं न कहीं जो मेरे सारे काम है वो बंद हो जाएँगे। और ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा अ, जैसे अ, दिक्कतें सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं अ, मुझे लगता है कि नहीं अगर मैं अगर मैं एक जगह काम कर रहा होता, तो वहाँ से छुट्टी मुझे मिल जाती। लेकिन मैं 2-2 3-3 जगह काम कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, और इनका काफ़ी ज़्यादा अ, सामना करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। तो ऐसे में जब भी मैं ऐसे में, मैं काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता हूँ और सोचता हूँ कि नहीं मैं जैसे छुट्टियाँ नहीं लेता मैं अपने काम में काम काम में ध्यान देता हूँ। लेकिन कभी न कभी जब आपको पता है कि आप एक एक बारी काम करके आप जैसे थक जाते हो और आपको आराम की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि मैं चलो चलो थोड़ी छुट्टियाँ ले लेता हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ, तो वही ना कि ये चीज़ें मुझे तनाव में रखती है और कहीं न कहीं मुझे रोक देती है।
जी। जी। जी, जी, जी। मैं समझ सकती हूँ आपकी जो दिक्कत है, तो मुझे इस बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं जैसे आपने बोला कि आप अ, जैसे जॉब भी करते हैं और वर्क़ फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग भी करते हैं अ, ताकि थोड़े पैसे और कमा सकें। अ, अभी कुछ आर्थिक तनाव है क्या जो आपको लग रहा है कि छुट्टी अगर अ, ले ली तो थोड़ा मसला हो जाएगा, कोई आर्थिक तनाव है या कोई इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर जो आप थोड़ा कतरा रहे हैं छुट्टी लेने से?
जी, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है मुझे घर का सारा कुछ देख के चलना पड़ता है। और कहीं न कहीं अ, जैसे अ, मैंने आपको बताया कि सारा कुछ घर का मैं सँभालता हूँ, तो ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। और जब भी मैं सोचता हूँ कि चलो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं जहाँ से आप जैसे अभी अगर आपने छुट्टियाँ ले ली, तो कहीं न कहीं जो आपके जो पैसे हैं वो कट जाएँगे और ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घर सारा घर का सारा सामान मैं सँभालता हूँ सारा अ, सारा कुछ मैं देखता हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, तो इसकी अ, मतलब ऐसे में तनाव में रहता हूँ इसी तनाव में रहता हूँ कि अगर मैंने छुट्टी ले ली, तो जो मेरा जैसे अ, जो मैंने सोचा होगा कि जो मुझे पैसे मिलते हैं वो कट ना जाए। और ऐसे में जब पैसे कट जाएँगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
हुँ। जी, जी। जी, जी, जी, मैं समझ सकती हूँ। तो अ, आपका जॉब ऐसा है क्या कि आप कुछ दिन छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है कि पैसे कट जाएँगे, अगर आप 2-3 दिन भी कहीं चले जाएँ?
जी, अ, एक्चुअली ऐसा है कि जब भी मैं जॉब कर रहा हूँ और कभी ना, जैसे मुझे जॉब में जैसे अ, हर रविवार की छुट्टी मिलती है। अ, ऐसे में, जैसे मैं अ, सोमवार से शनिवार तक काम करता हूँ और अगर मैंने एक जैसे अ, एक दिन और छुट्टी ले ली, तो जो मेरे उस दिन के जो पैसे हैं, वो कट जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, "नहीं अ, मेरे को छुट्टी नहीं लेनी और रविवार का दिन मिलता है, तो उसमें मैं आराम कर लूँगा।" और जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे मैं अ, सोमवार से शनिवार तक काम करता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ और मुझे लगता है कि, "नहीं, एक रविवार मिला है, तो रविवार के दिन मैं आराम करता हूँ।" और ऐसे में, मैं कहीं-कहीं अ, ट्रैवल प्लानिंग नहीं कर पाता, कहीं घूम नहीं पाता और कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मुझे।
हुँ। अह। हुँ, हुँ। तो आपके पास अर्न्ड लीव नहीं है? आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ पर कुछ वैसा, जैसे हमारी बहुत ऑर्गनाइज़ेशन्स में ऐसा सिस्टम होता है ना कि अर्न्ड लीव होती है, या तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिन साल के मिल जाते हैं, या तो कहीं-कहीं ऐसा होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो वैसा कुछ नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें और इसमें अ, जैसे अ, पहले ही जैसे अ, जैसे एग्रीमेंट साइन किया गया कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलेगी, और जब भी आपको ऐसे छुट्टी लेनी है, और आपको लगना है कि नहीं, मुझे कोई काम है, कहीं जाना है, तो ऐसे में जो अ, उस दिन के जो पैसे हैं, वो कटेंगे।
अ, जी, जी, जी, मैं समझ सकती हूँ और अ, अगर आप किसी छुट्टी पे जाना चाहेंगे तो अ, आप किसी के साथ जाना चाहेंगे या अकेले जाना चाहेंगे?
जी, अगर मैं छुट्टी पे जाना चाहूँगा, तो मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि अ, मैं अपने परिवार को साथ कहीं पे भी जैसे छुट्टियाँ जब भी होती हैं, मैं उस टाइम में एन्जॉय अपने परिवार के साथ जैसे मनोरंजन नहीं कर पाता। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि, अपने परिवार को भी मुझे समय देना पड़ता है। अब जैसे अ, परिवार है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा परिवार मैं देखता हूँ, मैं चलाता हूँ घर अपना, तो कहीं न कहीं जैसे आपका परिवार भी बोलता है कि, "नहीं, आप भी अब छुट्टियाँ ले लो। आप घूमने चल लो हमारे साथ, हमें कहीं घुमा लाओ।" तो ऐसे में मुझे जब ये चीज़ों को अ, तनाव में रहता हूँ कि अगर मैं छुट्टी ले लूँगा, तो मेरे जो पैसे हैं वो कट जाएँगे, और ऐसे में मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा-सा समय भी व्यतीत नहीं कर पाता। तो जब भी मेरा अ, जैसे मन करता है कि जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी और मैं ऐसे कहीं घूमने जाऊँगा, तो मैं अपने परिवार के साथ जाना काफ़ी पसंद करूँगा।
जी, जी। जी, जी। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात बताई और मैं ज़रूर आपकी मदद करने का प्रयास करूँगी। देखिए अ, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आप जॉब कर रहे हैं और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये मुझे थोड़ा कठोर लग रहा, है ना? कि देखिए जैसे अ, कभी तबीयत खराब हो सकती है इंसान की, ज़िंदगी में काफ़ी उतार-चढ़ाव होता है ना। तो मैं अभी समझ सकती हूँ अभी आप पे आर्थिक जिम्मेदारी है तो अभी आप हाथों-हाथ तो छोड़ नहीं सकते ना आपकी जॉब, वो भी प्रक्टिकैलिटी एक होती है। तो मुझे लगता है आपको ना कुछ ऐसी जॉब देखनी चाहिए जिसमें थोड़ी अर्न्ड लीव हो और ज़रूरी नहीं है वैसी जॉब सरकारी हो। कभी-कभी प्राइवेट जॉब्स भी कुछ अच्छी आर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर उम, ऐसी प्राइवेट जॉब्स मिल जाती हैं, जिनमें आप जो कुछ छुट्टियाँ हैं साल की या 6 महीने में कुछ छुट्टियाँ ले पाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने काम के साथ-साथ जैसे अभी आप आपका काम कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए। मगर साथ-साथ मुझे लगता है आप अपने ही फ़ील्ड में कुछ और ढूँढना भी शुरू करें जिसमें देखिए अ, ये तो सही है कि काम निकालना है इन लोगों को मगर ऐसा भी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऑन होल्ड चली जाए। वो भी तो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और आपकी मुझे लगता है किसी हद तक मानसिक स्थिति के लिए भी वो सही नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसके साथ-साथ आप ये भी सोचिए कि कभी अगर सैटरडे अ, व आप ऑफ़ ले लें, उस दिन के अगर कट गए तो आप फ्राइडे शाम को कहीं निकल सकते हैं अपनी फ़ैमिली के साथ। ऐसे बहुत सारे जगह होती हैं जो नजदीक होती है अ, मतलब इत्ती दूर नहीं होती, रोड ट्रिप ले सकते हैं आप। रोड ट्रिप लेके आप समझिए फ्राइडे रात को अगर चले जाए आप तो आप संडे रात को वापस आ सकते हैं। तो एक छोटी-सी ऐसी ट्रिप और अ, मुझे लगता है इसमें आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं कटेंगे क्योंकि बस सैटरडे का दिन अगर आप ले रहे हैं और वो अगर 1 दिन आपका कट जाएगा तो देखिए आप तरोताज़ा फ़ील करेंगे, फ़्रेश फ़ील करेंगे, तो 1 दिन से क्या ही हो जाएगा? तो आप या तो वो जिसको हम मिनी ब्रेक कहते हैं ना, शॉर्ट ब्रेक, छोटी-सी ब्रेक ले सकते हैं। अ, फ्राइडे को जाके संडे को वापस आ सकते हैं और साथ ही में मुझे लगता है मुझे ये भी लगता है कि आपको कुछ किसी ऐसी आर्गेनाइज़ेशन में काम करनी हो जो अपने अ, जो उनके वर्कर्स हैं उनको थोड़ी-बहुत तो छुट्टी दे क्योंकि मुझे लगता है छुट्टी हर इंसान का हक है और वो आपका भी है। और आपका भी हक है आप तरोताज़ा फ़ील करें, इस तनाव के बगैर कि मेरे पैसे कट जाएँगे और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे सँभालूँगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सुझाव आपको पसंद आए हों।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, आपने काफ़ी अच्छा बताया कि जैसे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं साइड बाय साइड दूसरी जगह देखूँ काम का, और जहाँ पे मुझे कुछ छुट्टी मिले। और जैसे मैं अपने आप को जैसे थोड़ा आराम दे सकूँ, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकूँ। और जैसे आपने बताया कि इस बीच-बीच में जैसे आप जैसे आपने बताया कि सैटरडे की आप छुट्टी ले लो और जिसमें आप फ्राइडे को आप निकल जाओ, संडे को घर आ जाओ। तो उसमें आपके 1 दिन की त जो पैसे हैं वो कटेंगे। काफ़ी अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद।
धन्यवाद।